هو ده حقيقي فعلًا. بس يعني برضه بنرجع في الآخر لفكرة إن الشخص اللي هيتأثّر ب بشخص واحد هو عمل مقارنة معاه، مش هتفرق كتير لو قارن نفسه ب10 أشخاص. يعني أنا دلوقتي أنا شُفت حد مثلًا وضعه الاجتماعي أحسن منّي، وبدأت إن أنا أبُص له بصّة إن هو إشمعنى هو معاه؟ وأغير منّه والكلام ده كُلّه. مش هيفرق معايا خالص لو أنا لقيت 10 أشخاص وضعهم أحسن منّي وأنا بابُص ليهم. ما هو هي still المشكلة بتفضل في ال في الشخص نفسه، بتش بتفضل في تفكيره هو.
إمم. آه. آه، يعني أنت شايف إن المشكلة جاية من جوّه الفرد نفسه مش المشكلة في التكنولوجيا، يعني الم التكنولوجيا ليها إيجابيات وسلبيات بس مش هي السبب.
بالضبط. بالضبط. ممكن تكون التكنولوجيا آه. بالضبط. ممكن التكنولوجيا تكون بتزوّد الشعور ده شوية. يعني بتأجِّج المشاعر بتاعة الواحد بتخلّيه بَدَل ما بيشوف الموقف ده مرّة وهينساه لأ، بيشوفه 4 و5 و10 و100 مرّة في اليوم. ده ممكن ال اللي ألوم التكنولوجيا عليه. لكن في الآخر برضه بتبقى يعني أنا بارُد عليكِ على فكرة من منظور الناس اللي هم آآ أصحاب الplatform مثلًا أو أصحاب ال وسائل التواصل الاجتماعي. هي دي بتبقى الردود أو التفكير اللي هو بيفكّر فيها، يقول لك أنت ليك مُطلَق الحرية إنّك أنت يعني تبقى معانا في ال على وسائل التواصل ديّة أو ما تبقاش موجود معانا. لو أنت مختار الطريقة التانية، آه.
آه. إمم. آه. آه. بس كلّمني من وجهة نظر إن أنت مُستخدِم للحاجات دي. يعني لو مثلًا شايف وأ ولادك مثلًا قدّامك بيقارنوا نفسهم باصحابهم أو بناس في سِنّهم تانية مثلًا influencers آآ بيقبضوا مبالغ وهم مش متعلّمين أ تعليم معيّن أو أ آآ
أيوه. حلو. بُصّي بُصّي إحنا من جيل إحنا من جيل برضه إحنا آه. يعني إحنا، آآ إحنا شُفنا الكلام ده برضه قبل كده من قبل ال من قبل السوشيال ميديا. يعني إحنا جيلنا إحنا جيل العشرينات والتلاتينات ما إحنا برضه من 10 سنين إحنا شُفنا ناس معانا، آآ شُفنا ناس قدِّنا، ناس مش متعلّمة، ناس عايشة حياة كويسة جدًا، راكبين أحسن عربيات، بيسافروا و ويرجعوا كتير مثلًا بلاد كتيرة. إحنا شُفنا الأمثلة ديّة قبل ما نشوفها على ال على السوشيال ميديا.
صح، إمم. آه.